أنا عندي مشكلة كبيرة جدًا. وعايز نصايحِك كده الصراحة لأن أنا موضوع القلق دَوَّة بيوترني جدًا، وبيبوظ كل حاجة فعلًا حرفيًا أنا بابقى مخطط لها، وما باقدرش أتحكم في نفسي. فأنا عايز أعرف بقى إزاي أهدِّي نفسي كده بسرعة؟ وأعمل ليه بالضبط؟ لأن حرفيًا ممكن يبقى مثلًا عندي في ال في الشغل مثلًا كده بيبقى مثلًا Presentation أو حاجة باحضرها، بابقى مذاكر أوي، وبابقى كل حاجة حرفيًا 100% تمام؟ أجي أعرض ال Presentation دِيَّة على ال على الشركة عندنا، أحس اللي أنا م مش مش فاهم أي حاجة. مش قادر أجمع كلمتين على بعض. ف فالقلق حرف حرفيًا بي بي بيخوفني، وبيوترني، فأنا عايزك بقى تقول لي اتعامل إزاي بقى في ال في الحاجات دي؟
طبعًا أنا مقدرة مبدئيًا يعني تخوفك وقلقك، لأن أنتَ بتبقى شايف نفسك محطوط في مسئولية كبيرة قدام ناس والناس مستنية تسمعك، وأنتَ تلاقي نفسك حاجة زي كده حصلت خارجة عن إرادتك، ممكن توصلك لعدم ثقة الناس فيك وكده، وده طبعًا أكيد بيزعلك، وبيأثر عليك، وبيخليك نفسك تغير العادة دي، أنا عارفة ومقدرة قد إيه الشعور دَوَّة مش سهل، ومش كويس، وممكن يكون مضايقك أوي يعني. طيب، بس قُل لي أو عاد عادةً هو إيه اللي بيظهر قدامك؟ أو إيه اللي بيحصل لك لما أنتَ تبتدي آآ تعرض حاجة زي كده؟ أو عادةً لما بيبتدي القلق ده يحصل معاك؟
امم. بُصي أنا أول حاجة، عارفة اللي هو الوقت خلاص اللي أنا طالع فيه أعمل فيه الPresentation أو الكلام ده، باحس إن أنا قلبي بيقعد يدق أوي بسرعة، باحس اللي أنا آمم، يعني الجو بيبقى أصلًا ساقعة، باحس اللي أنا حرَّان. حرَّان أوي كده وسخن، واللي هو إني مش مش قادر، مش مركز أصلًا، مش مش فاكر ال المفروض أعمل إيه <tsk> حاجات كده، كمية خوف وكمية قلق حرفيًا، آآ عايز أقول لك اللي أنا ممكن أكون مستعرض الPresentation دي على أصحابي وهم قاعدين في نفس المكان، بنفس كل حاجة
آه. مش بنفس الإحساس بقى.
بس مش بنفس الإحساس، بالضبط. لما ييجي الوقت بالضبط اللي أنا عايز أعرض ب يعني خلاص أنا عايز أعرض الحاجة اللي أنا عاوزها قدام ال الشركة أو الكلام ده، حرفيًا كل حاجة أكني مش مش مش متعلم، مش عارف أ، ب. مش عارف أتكلم. الدنيا بتبقى بايظة بالنسبة لي أوي. امم فمش عارف أعمل إيه؟
فاهماك آه. أنا متخيلة متخيلة وأنتَ بتتكلم على ال ال ال اللي فِ بتوصَل له وأنتَ واقف والناس كلها مركزة معاك، وأنتَ حاسس إن ده بيحصل لك وكده، وقد ايه أنتَ بتكون مثلًا آآ مضغوط ومتوتر بشكل ي يعني أنتَ بتحس إن أنتَ إنسان مسئول، وبتحس إن أنتَ بتعرض حاجة الناس كلها هتسمعها، وتلاقي نفسك بالشكل دَوَّة، فأكيد ده بيكون مأثر عليك جدًا يعني وكده. فَهل دَوَّة بياخد وقت معاك؟ وهل هو بيحصل بس قبل الPresentation وأول ما بتدخل في الPresentation خلاص يعني بتندمج؟ والًّا هو من قبل ما يبتدي الPresentation لآخره وأنتَ بتكون بنفس الحالة؟
امم. بُصّي هو على حسب الموقف نفسه، لو أنا الناس نفسها رد فعلها كان وحش أوي، أو إن همّ بيستهتروا أو إيه، يعني في في ما معناه، إيه اللي أنا باقدمه ده أو إيه الحاجة اللي ب بتحصل دي؟! فاهماني؟ ممكن لأ، ممكن الدنيا تسوء معايا أكتر والدنيا تبوظ خالص. في في كون العكس كده، ممكن اللي هو أخُش أوّل دقيقتين، لو انطباع الناس أو حد مثلًا بيحفزني لأ، آآ خ أنتَ ركّز، آآ، إحنا نح عارفين إن أنتَ مقدم حاجة كويّسة، بس خ خلّي بالك، ما تقلقش، دي ف حرفيًا دي بقى اللي بت بتغير الدنيا بالنسبة لي يعني. بس.
كويس. كويس أوي على فكرة، يعني إن أنتَ بتلاقي يعني ناس بتتكلمَك وبتحفزك وكده، و وج واضح إن أنتَ التحفيز بيضبط كتير معاك وبيغ وبيوجهك أكتر لإن أنتَ تعمل حاجة ناجحة، بعيدة عن التوتّر، يعني هو بيحد معاك من التوتّر، وبيخلّيك تركز أكتر يعني في الحاجة اللي أنتَ بتعرضها أكتر ما تركز في، آآ، في نظرات الناس أو في تركيزهم معاك وكده. طيّب أنتَ إيه اللي حاولت تجربه مثلًا تعمله، بحيث إن أنتَ تحاول تقلل من القلق دَوَّة آآ أو تحاول إن أنتَ آآ تعمل عرض أحسن أو كده من غير ما تبقى متوتّر و وتظهر عليك الأعراض دي؟
بالضبط. بصي حاولت اللي هو قبل الPresentation مثلًا بحوالي ربع ساعة، ما ابصش في أي حاجة. يعني كان الأول كنت بابص في الPresentation باقعد أقراها، باقعد لأ، ده في حتة معينة ده أنا ناسيها، في حتة معينة لازمًا أركز فيها الكلام ده. فبقيت أعمل الحاجات دي الفترة دي، اللي هو لأ، خلاص أنا اللي اللي ذاكرته، ذاكرته، ال الكويس كويس، لما أجي بقى لو في حاجة هارتجل. في حاجة ما فيش مشكلة عادي هاعديها، آآ كده. فاللي هو دِيَّة حاولت إن أنا أعملها بس برضو حتة الرهبة نفسها أو الخوف من اللي أنا الطلعة الأولى، أو اللي أنا بأدي الحاجة دي، دي برضو لسه عندي ولسه مش مش مش لاقي لها حل الصراحة.
آه فهمتك. أنا مقدرة اللي بتقوله، بس عايزة أقول لك إن الإحساس اللي عندك ده طبيعي جدًا، لأن في ناس كتير بيحصل معاها نفس الشيء، و وبتتوتر وبتقلق في الأول، بس أول ما بتبتدي بقى كده تنغمس في الموضوع وخلاص، يعني هي بتنسى أساسًا إنها تتوتر، لأن آآ بتبتدي بتكون Already بدأت في الموضوع. ففكرة إن أنتَ أول ما تبتدي كده تدخل آآ تعرض وكده والموضوع ما يضبطش معاك، فبتحس بقى إنه مش هيضبط لآخر اليوم. لكن أنتَ لو ركزت أوي زي ما بتقول وركزت أوي، هتلاقي خلاص بقى الموضوع بقى أسهل ومع التدريب، يعني أنتَ بتقول مع أصحابك لما بتقعد تعرض لأ، خلاص أنتَ ما بتكونش حاسس بالتوتر والقلق ده، بل بالعكس أنتَ ممكن تكون بتتكلم بثقة أكتر عشان هم أصحابك. إنما بقى فرق الجمهور أنتَ بتحس إن لما بيكون ناس كتيرة أو ناس ما تعرفهاش ده بيحصل معاك أكتر صح؟
امم. تمام. آه، آه جدًا، يعني لمّا بالاقي إنّ العَدد كبير أوي، وإنّ في كذا حَد عينُه عليَّ وإن هو مركّزين معايا، فما بابقاش عارف ده بيبص لي إزاي، أو ده بيبص إزاي أو الكلام ده. فَده بيوتّرني أكتر وبيخليني اللي هو <tsk> مش مش عارف أنا ماشي صَح والّا لأ، لكن لو هو زَمايلي لأ، زمايلي بتحس إن هو إيه، آه كمّل، آه خلي فاهمة؟ اللي هو بي بيشجعوني، آآ حتى لو كده باحس إنّ هُم برضو، مش عَندهم الكفاءة ال العالية أوي، أو إنّ هُم إيه، يحبطوني أو إنّ هُمَّ يعَدّلوا عليَّ، لأ، ده هُم في نَفْس المُستوى اللي أنا فيه، فاهمة؟ ع عارفة الفكرة اللي أنا باتكلّم فيها دي؟
فهمتَك. آه. آه آه. طيّب، هاقول لك على حاجَة أنتَ أنتَ جرّبت مثلًا إنّ أنتَ أوّل ما تبتدي مثلًا العرض اللي أنتَ بتعمله، آآ، ما تبتديش بإنّ أنتَ تتكلِم فيحل يحِدّ التوتّر معاك، يعني يبتدي مثلًا بإنّ أنتَ تسأل الناس إيه رأيكم مثلًا، إحنا هنعمل إيه النهاردة، فهُم يبتدوا يتكلّموا، فأنتَ بقى إيه، الثقة تبتدي ترتفع عَندك وتزيد، وتبتدي لمّا تناقشهم بقى، تدخُل في الموضوع م كإنّك عارف كإنّك ب بتضحك عَلى نفسَك يعني، إن أنتَ بتحسّسها إنّ هي وسط ناس تعرَفهم، بسبب إنّ هُم بيتكلّموا وبيناقشوك، وهُم اللي بيتكلموا وأنتَ اللي بتسمعهم. فجرّبت مثلًا تعمل حاجة زَي كده؟
بَس. إمم. بُصّي، هو أنا الصراحة ما جربتهاش، بس ال اللي أنا جرّبته، اللي هو زميل ليَّ هو اللي بدأ الأوّل، يعني إحنا كنّا اتنين مع بعض، في في نفس الpresentation تمام؟ فهو اللي بدأ الأوّل واتكلم، فحسيت إن هو إيه، يعني خَد الزقة الأولى، فاهماني؟ بس برضو في نفس الكلام لمّا جيت أنا بقى ب
كويس أوي. آه، كان إحساسك إيه بقى لما دخلت وراه، كان أقل والّا كان نفس الإحساس اللي بييجي لك كل مرة بتبتدي؟
هو كان أقل شويّة، بس برضو ح حاسس اللي هي ما ضبطتش أوي، برضو حتّة ال الض الضيق دِيَّة وإن أنا قلبي بيدق بسرعة وإن أنا حاسس اللي أنا مش مش هأدي بكفاءة عالية، وال والحاجات دي، فاهمة قصدي؟ فبرض
طيب جرّبت تعمل قبل ما تبتدي تمارين تنفّس خفيفة كده، إن أنتَ تكتم نَفسَك شويّة كده وتروح واخد شهيق وزفير يعني؟ جرّبت إن أنتَ تعمل تمارين التنفّس دي، إن هي من ضمن الحاجات اللي بتخليك إيه، آآ، تبقى مرتاح نفسيًا قبل ما تبتدي الموضوع وتبقى تحد من القلق في بداية ال ال ال المحاضرة، فجربت تعملها؟
دي بتتعمل إزاي دِيّة؟ قبل المح قبل الحاجة على طول يعني وليها طريقة معينة؟
آه، قبليها قبليها بحاجة بوقت قليل جدًا، يعني وأنتَ طالع مثلًا تبتدي فبتاخد شهيق كتير، وبعد كده بتطلعه زفير كتير، شهيق كتير، وتطلعه زفير كتير، فدَوّة بيخلّيك إيه، كأنّك بتطلع كل الحاجات اللي مخوّفاك، وبتدخل بقى إيه، الاطمئنان والاستعداد والحاجات الكويّسة دي. فجرّب إن أنتَ تعمل التمرين دَوّة، وجرّب إن أنتَ قبل ما تع ما تع ما تعرض الحاجة اللي بتعملها، جرّب إنّك تعرض قدّام مراية، زي ما أنتَ عرضت كده قدّام صحابك، وشوف نفسَك، وشوف إيه هي الحاجات اللي أنتَ اع اتخيّل إن المراية دي ناس، إن إن لنفسك دي ناس، وشوف نفسك وأنتَ بتتكلّم قدّامهم إيه اللي هتقوله، وإيه اللي ممكن تتأتأ فيه، وإيه اللي ممكن تغلط فيه، وراجعه وعيده وكرّره، لغاية لمّا تحس نفسَك جاهز. وأهم من كل ده بقى إنّك تكون أساسًا مخطّط للعرض اللي أنتَ هتعمله كويّس جدًا؛ لأن أنتَ لمّا هتكون مخطّط، وعارف نفسك هتبتدي إزاي والناس لو ردّت عليك بشكل مثلًا معيّن هترد عليهم إزاي، ده هيخلي الموضوع بالنسبة لَك أسهل وفيه استعداد أكتر، وبالتالي القلق هيقل، لأن أنتَ جاهز لكل حاجة ومستوعب كل حاجة ومستعد إنّك ترد على أي حد.
إمم. إمم. إمم. إمم. هو بس ال الحتّة اللي أنتِ كنتِ بتقولي عليها اللي هي، أتكلم قدّام مراية، تصدقي حسّيت اللي أنا قلقان دلوقتي <chuckles> اللي هو فعلًا أنا عمري ما جرّبت إن أنا أتكلم قدّام مراية. يعني حاسس إن فعلًا لمّا بابص قدّام المراية ممكن أشوف حد كتير أوي عينه عليَّ، آآ مش عارف حسّيت <chuckles>
<laughs> أنتَ كمان هتشوف نفسَك وأنتَ أ شكلك يعني، آآ، فعلًا هيكون قلقان ومتوتّر والناس هتبقى شايفة ده، والّا شكلك واثق في نفسَك؟ وخلّي بالك أنتَ غالبًا هتلاقي نفسك شكلك واثق في نفسَك، وساعتها هتعرف إن الناس هتبقى شايفاك واثق في نفسَك وبالتالي القلق عندك هيقل.
امم، حلو جدًا. أنا ممكن أجربها على فكرة يعني. أنتِ حمستيني أوي اللي أنا آآ في الفكرة دي عامةً، اللي أنا أقف قدّام المراية أو حتى بال بالموبايل عندي وأصور وأشوف أنا كنت باتكلّم إزاي، <tsk> يعني أنا عمري ما تخيلت أصلًا إن أنا أعمل حاجة زي كده. بس هي لأ، بجد يعني حاجة حلوة أوي أنا ممكن أعملها. و ونصيحة حلوة أوي بجد والله. ويعني أنا مش عارف أشكرِك قد إيه، و وتسلمي جدًا على النصايح دي.
العفو. أنا دايمًا في الخدمة.